Ja, sag mal, welchen Einfluss hat denn so Social Media auf dein Empfinden von Erfolg?
Ja, ähm, i ich würde sagen, äh, das zieht mich immer so 'n bisschen runter. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt direkt meine Arbeit irgendwie mit Social Media vergleiche. Aber man sieht natürlich so, was andere in meinem Alter schon erreicht haben oder zumindest so tun, als hätten sie das erreicht. Und das zieht einen meistens einfach so 'n bisschen runter.
Mhm. Ja. Genau, jetzt hast du ja schon was Wichtiges gesagt, dass, ja, viele Leute, wenn sie sich bei Social Media, äh, präsentieren, so tun, als ob, ne? Das heißt, du ahnst schon, da sieht man irgendwie nur so die Schokoladenseite und, dass was weiß ich, äh, gewisse Probleme oder negative Aspekte dann gar nicht erwähnt werden.
Mhm. Genau, also <chuckles> ich meine, das ist ein generelles Thema, so, dass das echte Leben einfach nicht gezeigt wird. Aber, ähm, ich sage mal, wenn man jetzt vielleicht, äh, noch im Studium ist und vielleicht noch gar nicht selber gearbeitet hat und dann wirklich so noch so noch gar nix hat, wo man sich irgendwie so mit vergleichen kann. Und dann sieht man andere, die schon 'ne Ausbildung haben oder schon arbeiten oder vielleicht schon ab ja, abgeschlossenes Studium in deinem Alter, dass
Mhm.
ja, man man fühlt sich dann einfach so 'n bisschen, ja, vielleicht weniger wert oder man hat einfach das Gefühl so, d dass man nicht schnell genug ist im Leben.
Mhm. Also, ähm, ja, jetzt bist du ja, sage ich mal, aber a so wie ich das jetzt verstehe, schon so selbstreflektiert, dass du sagst oder bestimmte Gründe ins, ähm, Feld führst, weswegen jetzt andere, äh, w weiter sind, ne? Also dann ist ja sozusagen der Punkt, ähm, es könnte dich ja auch motivieren oder für dich ein Ansporn sein, sozusagen gewisse Leistungen zu erreichen. Kommt das dann nicht auch manchmal vor?
Mhm. Ich ich weiß gar nicht, Ansporn, da das passiert vielleicht unterbewusst, aber das ist mir jetzt so noch gar nicht aufgefallen. Es es bringt mich eher so 'n bisschen dazu, dann meine Entscheidungen zu hinterfragen. Du hast gesagt, so, „ich ich bin so rational und sehe die Gründe“. So, jetzt habe ich das gar nicht gesehen. So für mich ist das einfach so: „Ja, ist das denn jetzt der richtige Weg, ähm, weil diese andere Person quasi schneller oder erfolgreicher ist als ich in ihrem Leben?“
Mhm. Okay. Ja, okay. Ähm. Aber, ähm na ja gut, ne, das ist ja quasi du musst ja <chuckles> sehen, äh, d äh, dass wie gesagt es ist ja ne sowieso sehr positiv auf Social Media dargestellt und es wird ja viele andere geben, äh, die sich nicht auf Social Media präsentieren oder die nicht diesen vermeintlichen Erfolg da feiern, ne? Das sind ja dann immer nur vergleichsweise wenige, so wenn du verstehst, wie ich das meine. Hm.
Mhm. Klar, klar, ja. Es ich meine, es ist ja auch für viele so 'n bisschen, <chuckles> äh, dieses Businessmodell, dass sie, ähm, sich als erfolgreich verkaufen, obwohl sie es gar nicht sind, um halt eben so ja, fake it till you make it, äh, nach dem Motto. Aber ja, es es man denkt halt immer so da nicht dran, ähm, wenn man jetzt einfach auf Social Media irgendwie unterwegs ist und, äh, man schaut einfach so 'n bisschen rum. Sieht vielleicht auch so alte Schulkollegen oder so, wo die grade sind, was die grad für 'n Urlaub machen ist ja auch irgend 'ne Art von Erfolg. So solche S Sachen, die ziehen einen schon, ja, irgendwo runter. Mein Tag ist jetzt nicht gelaufen, nur weil ich mal 'n coolen Post von 'nem Freund oder, äh, so vor mir sehe. Aber, äh, ja, ist gerne mal so 'n bisschen dieses mulmige Gefühl, dass da mitkommt.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, verstehe. Na ja, was du beschreibst, das ist ja eigentlich so, dass viele Studien das auch belegen, ähm, von denen ich so gehört habe, dass, äh, ja, viele Leute, wenn sie da viel konsumieren, ähm, bei Facebook, Instagram und, äh, so weiter, von dem, was jetzt andere machen, sich hinterher eher schlecht fühlen. Dann ist natürlich die berechtigte Frage, die man da stellt: „Warum machen die Leute das überhaupt?" Wenn sie irgendwas machen und nachdem sie sich hinterher schlecht fühlen, dann könnte man's doch einfach lassen. Ähm, und wie ist das bei dir? Also, wenn ich mal so, äh, fragen darf? Wenn du das Gefühl hast, es hat nur negative Folgen, dann kann man doch eigentlich auch drauf verzichten.
<chuckles> Hm. Ja, also man muss dazu sagen, es ist natürlich jetzt nur 'n Teil, äh, dies dieser Social-Media-Nutzung. Also ich will natürlich a ähm, generell eher Social-Media, um jetzt mich einfach unterhalten zu lassen, bisschen abzulenken. Oder vielleicht einfach, um zu schauen, was so bei meinen Freunden geht, so was die gepostet haben und so weiter. Aber man man kann natürlich bei Social-Media also, da kriegt man alles irgendwie mit und nicht nur die Seiten, die man sehen will. Und wie wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich da dann, <chuckles> komplett schlecht gelaunt bin oder mein Tag ist gelaufen oder so, sondern es ist einfach so 'n bisschen, hm, d dass man dass sich dann denkt: „Okay, solltest du jetzt vielleicht auch 'ne anderen Weg gehen? Passt das so? Wieso sind die so erfolgreicher? Wieso haben die mehr Geld, schönere Urlaube oder machen coolere Sachen?" So 'n bisschen das Unterbewusste, was da mitkommt, würde ich sagen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Und, ähm, postest du denn selber auch schon mal Sachen auf diesen Social-Media-Plattformen?
Hm, in inzwischen gar nicht mehr. Früher habe ich das, aber da das war ja jetzt auch äh, einfach nur so so Bilder, die ich halt lustig fande mit meinen Freunden. Also, jetzt nix irgendwo, wo man jetzt sich irgendwie vergleichen könnte mit anderen, würde ich behaupten.
Ja, also, ähm, denkst du jetzt, das ist ähm, das ist für viele einfach nicht interessant, was du da posten würdest, oder wo wo woran woran liegt das, dass du da nichts, ähm, hochlädst?
Hm. Ja, al zum einen habe ich nicht das Gefühl, dass es für andere interessant ist, wobei das die wenigsten abhält, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. <chuckles> Ähm, aber i keine Ahnung, ich habe da einfach nicht so das Interesse, das Bedürfnis, mich da so mitzuteilen.
Ja, genau. Richtig, ja. Mhm, mhm. Okay. Jetzt ist ja ein großes, äh, Problem bei so Social Media ähm, äh, äh, Plattformen generell sind ja so Hass-Nachrichten, also wenn man zum Beispiel sich anhört, was manche Sportler zum Beispiel da anhören müssen, wenn sie mal 'n Spiel verloren haben oder so was. Das ist ja schon, äh, ja, dermaßen, äh, daneben, dass man sich halt fragen muss äh, f also würde ich mich zum Beispiel fragen, würde ich überhaupt 'ne Seite machen, we ja, wenn ich jetzt bekannt wäre, äh, weil was mit dem man sich da tagtäglich irgendwie auseinandersetzen muss. Ähm, wie würdest du denn mit sowas umgehen?
Mhm. Ja, äh <chuckles> Ich wie gesagt, so da ich selber jetzt, ähm, äh, das schon jetzt nicht mache, weiß ich nicht, äh, wie ich da reagieren würde. Natürlich so als, a ich sage einfach mal, als Person des öffentlichen Lebens gehört das wahrscheinlich heutzutage schon irgendwo dazu, dass du einfach dieses Präze Präsenz hast. Vie viele haben ja auch solche Accounts und, äh, haben selber gar nix damit zu tun und lassen das dann von irgendwelchen Social-Media-Managern machen. Äh, also da muss man auch immer sich fragen, ob da wirklich diese eine Person dahintersteht. Aber ich ich f glaube, ich habe gelernt, mit Hass im Netz an sich schon, ja, relativ gut umzugehen, beziehungsweise es wäre mir einfach egal, wenn da dann irgendwelche negativen Kommentare so von irgendwelchen Neidern kommen würden. Also die Seite kann ich weniger nachvollziehen. Mir geht's eher so drum, wenn ich das konsumiere und dann halt irgendwelche Posts sehe, die mich irgendwie bedrücken.
Mhm. Ja klar. Mhm. Mhm, okay. Und, ähm, wenn das ist aber dann tatsächlich, ähm, sage ich mal, auf den Bereich konzentriert, den wir so unter je was wir jetzt so als Neid eigentlich beschreiben könnten. Also, wenn du das Gefühl hast, da hat jemand materiell mehr oder oder kann mehr oder es geht den Leuten irgendwie, äh, besser, so würdest du das, äh, sehen.
Mhm. Genau. Ich glaube, vor allem der letzte Punkt, es geht den Leuten besser so. Das das kommt natürlich in ganz verschiedenen Formen, aber so das ja, das ist für mich so eigentlich der Erfolg so, dass es mir gut geht. Und ja, wenn ich das dann bei anderen Leuten sehe, dann kommt eben so 'n bisschen der der Neid raus, dieses mulmige Gefühl, warum das nicht bei mir so ist. Ja, da äh, da das stimmt schon.
Ja. Mhm, okay. Und, ähm, ja, was ist dann sozusagen, ähm, äh, der der ähm, die Moral von der Geschicht? Also, ähm, äh, <chuckles> hast du dann hinterher irgendwie mehr mehr mehr mehr mehr, ähm, Tatendrang oder wa was äh, äh, äh, wo ist sozusagen dann so oder kommt da überhaupt so 'ne Form von Handlungsimpuls? Äh, oder ist das so so äh, lässt du dann irgendwie einfach nur den den Kopf sinken? Wie kann ich mir das so vorstellen?
Mhm. Mhm. Boah, ja, Kopf senken also ich komme da nicht wirklich in Tatendrang, würde ich sagen. Ähm, es es ist halt dieses Gefühl es ähm, so dass man vielleicht mehr aus seinem Leben macht oder so. Wobei man sich dann eben auch denkt äh, d dann kommt irgendwann wenn's dann wirklich drum ginge, dass ich dann so was ändere so dann kommt diese Rationalität, von der ich vorhin gesprochen habe, äh, dass ich mir dann denke: „Ja, aber die das ist ja meistens auch alles nur Fake.“ Also so so richtig in Tatendrang komme ich da gar nicht, weil ich das gar nicht so als Motivation sehe irgendwie.
Ja. Ja. Mhm. Okay, ja. Ja gut, ne, das ist dann, wie gesagt, halt so 'n bisschen das, ähm, das, äh, ja, ich sage mal so das Gefährliche daran, wenn das halt nur nur negative, äh, ähm, Effekte hat, sich damit so zu, ähm, beschäftigen und dann, ähm, ja, ist da vielleicht so 'n bisschen mehr, wa keine Ahnung, äh, Kontrolle oder be be be bewusstes bewusster Umgang mit diesen Posts geb geboten, die dann so 'n schlechtes Gefühl bei dir, ähm, zurücklassen.
Mhm. Das du das macht schon Sinn. Klar, ist ich meine, wie gesagt, so viel vielleicht kam das alles so 'n bisschen heftiger rüber, äh, als ich das eigentlich gemeint habe. Aber es es ich würde schon sagen, so dieser Aspekt, sich jetzt mit Leuten zu vergleichen, ähm, hat generell nix Positives. Das das würde ich schon behaupten, nur halt nicht so krasse negative Folgen. Aber das das muss man ja gar nicht nur auf Social Media, ähm, jetzt irgendwie beschränken, so diese ja, Vergleichskultur in Deutschland oder gibt's auch in anderen Ländern. Das das es zieht einen ja generell runter. Also ich glaube, da hat haben die wenigsten wirklich so positive Sachen, die sie davon mitnehmen können.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ähm, ja, genau, ne? Das ist, äh äh, sicherlich richtig. Das ist immer auch jetzt im realen Leben die, ähm, das äh, wie soll ich sagen, Gefahr birgt, sich runterziehen zu lassen, wenn man sich, ähm, mit anderen Menschen, äh, vergleicht, anstatt zu schauen, welche Fortschritte hat man jetzt selber gemacht, ne? Weil es, wie gesagt, andere Menschen im Grunde ja, es ist ja auch grundsätzlich so, g lieber ihre Schokoladenseite präsentieren und man ja auch sagen muss, dass manche anderen Menschen ganz andere Voraussetzungen dann gehabt haben, als man selber. Wenn sie irgendwas früher, äh, begonnen haben, früher gefördert wurden, aus wohlhabenderem Elternhaus kommen und und und. Das sind alles so Sachen, w äh, finde ich, die kann man da schon relativierend, äh, ja, äh, erwähnen, um das für sich so etwas, ähm, ja, in Beziehung zu setzen.
Mhm. Das das auf jeden Fall. Also, kla we wenn man logisch an die Sache rangeht, dass äh, dann kann man das alles irgendwo entkräften und es ja, wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt dann irgendwie, äh, zu zusammenbreche, wenn ich so was, ähm, sehe. Aber man hat es halt grade im Hinterkopf und vielleicht tut das so 'n bisschen auch die Stimmung beeinflussen. Weil, wie gesagt, ich habe zum Beispiel einen, äh, ehemaligen Schulkameraden, der macht jetzt so, ja, äh so diese klassische Schiene, wie man's kennt. Er stellt sich als sehr erfolgreich dar, weil er auch so 'n bisschen in diesem Coaching-Business drin ist und das, da so zu verkaufen. Und da das ist jetzt vielleicht das extreme Beispiel. Ich weiß ganz genau, dass das die Strategie ist, so sein Leben cool darzustellen, damit die Leute denken, der macht das und dann, äh, kaufen die sein sein Zeug. Aber trotzdem sehe ich halt so, dass er postet von- keine Ahnung- New York zum Beispiel, dass er da unterwegs ist oder irgendwelchen anderen Urlauben. Und dann frage ich mich schon: „Okay, funktioniert das so krass? Muss ich mich da jetzt auch so reinhängen“ oder ja, d das sind so die Gedanken, die da irgendwie kommen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, ja. Ja gut, das, ähm, ist dann, ähm, das Ding, ne? Und wenn man <chuckles> sich dann aber konkret fragen soll, was was ist jetzt, ähm, daran so toll, ne? Also, vielleicht hat er jetzt auch, keine Ahnung, äh, seine Kreditkarten überzogen, um da, äh, mal kurz nach New York zu fliegen, ein so 'n Video zu machen von 2 Minuten, äh, in irgendeinem Hotel und das dann so so dargestellt, als würde er da, k keine Ahnung, äh als w hätte er das jeden Tag so, weißt du? Das das sind ja alles dann so Sachen, das kann man von außen, ähm, nicht kontrollieren und d der Mensch aufgrund von irgendwelchen bestimmten Mechanismen neigt dann immer dazu, das so sehr ins Positive irgendwie zu überhüllen anscheinend.
Mhm. Ja, klar. Au auf jeden Fall. Also, <chuckles> d d das das mit dem jetzt zum Beispiel, dass er so seine Kreditkarten überziehen muss oder so, das, äh das ist jetzt vielleicht 'n bisschen weit hergeholt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber, äh, ich weiß natürlich, was du meinst so. Es geht drum, der man weiß nicht, was dahintersteht. Wir wir haben es ja vorhin schon angesprochen, auf Social Media ist 99 % von allem Fake. Und dann muss man natürlich bei solchen Sachen gerade aufpassen, äh, ob man denen glaubt. Und davon sich dann irgendwie die Stimmung, ähm, ja, versauen zu lassen, hört sich, wenn ich jetzt so drüber rede, schon irgendwie sehr, sehr, ja, blöd an.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, genau. Ja gut, ne, aber ich denke, es ist in gewisser Weise, ähm, ja kennen wir das irgendwie alle, ne? Äh, v es ist völlig egal, was du jetzt konsumierst. Das muss ja dann, wie gesagt, auch nicht Social Media sein. Das können irgendwelche Promi-Magazine sein, die im Vorabendprogramm, äh, laufen und, ähm, ja, wo man aber dann auch weiß, okay, das ist auch nicht, äh, alles so, ähm alles einfach so Gold, was glänzt und dass das zum Teil, ja, auch wie gesagt Menschen sind, ähm, die halt auch stark in der Öffentlichkeit stehen, mit denen man jetzt auch nicht unbedingt so tauschen wollen würde, weil die sich auch in der ja, einfach nicht frei bewegen können, so draußen auf der Straße und so.
Mhm. Das da das stimmt. Vielleicht ist es noch mal was anderes, wenn man das dann so bei seinen, wie gesagt, so alten Schulkameraden sieht so Personen, mit denen man wirklich Kontakt hat. Es ist vielleicht noch mal was anderes, aber im Prinzip, ha hast du absolut recht, ja.
Mhm. Ja, okay, alles klar. Ja gut, dann danke ich dir für das interessante Gespräch und dass du deine persönlichen Meinungen so ausführlich mit mir geteilt hast.
Ja, gerne, war cool drüber zu reden. Danke dir.
Bis dann.